Korean na, shaved ice, na para siyang, shaved ice tas may mga prutas, o kaya brownies na oo, eh, ang sarap niya, tapos naalala ko nilibre ko yung ano, pamilya ko no'n, nanay saka kapatid. Tapos 'yon, masaya kaming kumakain. Tapos nga, hanggang ngayon, ayun, dahil yung kapatid ko medyo malayo na siya, no'ng pumunta ka siya, ulit dito, yung kumain uli kami do'n, sa sa ano, ng shaved ice. So, mahal din no'n, eh, pero, ayun, parang tuwing 'yon, 'di maaalala ko kasi ano, eh, 'yon yung parang bonding namin. Na mahilig kami talaga sa ano oo. Eh, dito sa bahay parang ano, eh alam mo dahil mainit, eh, nanay ko kasi, gusto niya ng pampalamig. Tapos, parang may naglalako dito ng scramble, ayan, so then, kumakain ako ng scramble, tas yung halo-halo, tas sabi niya, ano, parang gumawa na nga lang kami ng sarili naming halo-halo, oh, 'di ba? 'Yon, yung mga gano'n, kumbaga parang talagang ano kami sa ano yung, sa malalamig na pagkain.
Ah, okey. M Ah, parang halo-halo natin. Mm. Oo. <chuckles> Mm, mm. Oo. Mm, ang saya naman. <chuckles> Ta oo. Oo, ayan. Oo. <chuckles> Ta nostalgic talaga, ano?
Mm. 'Yon, naalala ko tuloy parang kahapon bumili din kami ng ice cream. So, talagang, ayun yung bonding, eh, yung malamig na pagkain.
Buti a Ah. Parang ano yata 'no, kasi tipikal na Pilipino yung tipong, ah, mainit, pero nagkakape pa tayo o kaya nagsosopas. Tapos a 'pag malamig naman, 'pag tag-ulan, malamig naman, ice cream. <chuckles>
Mm, 'di ba? So, parang Mm. Pero, ngayon yung sa'min 'di naman, ah, yung mga umuulan pa dito, eh, sabi ko nga, "Ano naman yung binalita na nang binalita na, 'Eto na, habagat season, ano na, may thunderstorm na.' Nasaan? Sa ibang parte siguro." sa inyo ba?
Oo. Oo.